Wenn wenn wenn die W Wut oder der ja, die Wut steigt, dann dann is es sehr schwer, ähm, es nicht überlaufen zu lassen, ne, und so die die Kraft zu finden, zu sagen: „Ne, ich gehe jetzt mal in 'n anderes Zimmer“
Mhm.
fand ich schwer, weil ich bin so 'n äh, wie sagt man immer so so 'n so 'n, ähm, Mecker-Typ, ne? Also, ich meckere, meckere, meckere, meckere. So aber so kleines Gestichel-Meckern, ne?
Mhm. Mhm. Eine eine eine Meckerliese, die eine Meckerei eröffnen könnte.
Jawoll. Also, ich tue auch immer so ganz klei so vor mich hin meckern und aber immer so, dass die andere Person das hört, ja? Aber ich spreche ja nicht direkt mit der Person, ja? Also, so bin ich gewesen. <giggles>
Mhm. Mhm. Mhm. Du, das kenne ich das kenne ich zur Genüge. Aber was ich halt tatsächlich meine, ist auch, ähm wir haben ja ne, du hast ja schon erzählt, dass es gewisse Hürden auch in deiner, äh, Beziehung, äh, gibt, wo eben, um diese Hürden zu überwinden und überhaupt da durchzumanövrieren, um halt um deine OCDs zum Beispiel ist natürlich, äh, äh, äh, wie bei wie bei 'nem Lotsen auf'm Schiff sehr viel und sehr gute Kommunikation, äh, auch sehr wichtig und und wie habt ihr das grade zum Anfang der Beziehung man kennt sich halt noch nicht so gut, man versteckt ja vielleicht auch noch das eine oder andere so 'n bisschen. Ähm, wie wie hast du also, wie hast du, 1. den Mut gefunden, dich dann auch zu öffnen? Und 2. wie habt ihr dann auch 'nen kommunikativen Kanal gefunden, der äh, wo ihr dann auch gegenseitig Verständnis habt und, äh, eben er dann auch wie du ja gesagt hast, das Endresultat ist ja, dass er auch, äh, jetzt sehr darauf eingehen kann und halt quasi s das dann auch so macht, wie's dir lieb ist.
Mhm. Ja. Oh ja. Ja. Genau.